Kalau sangat cepat sih aku ke intuisi ya. Intuisi yang aku tadi kalau misalnya ragu, tinggalkan. Sesimpel misalnya aku ngerasa misal nih aku mau pulang ke rumah, terus aku ngelihat toko roti, <smacks lips> "Duh pengen beli tapi itu enak gak ya? Itu nanti harganya gimana?" Nah, aku kalo udah banyak pertanyaan, "Oh, mending nggak usah," gitu. Daripada heeh, aku beli ternyata menyesal karena tadi aku kan ada keraguan ya, takut nggak enak lah, takut mahal, takut apa, daripada yang aku takutin itu beneran terjadi dan menyesal, ya udah aku tinggalin aja, toh pada akhirnya ketika nggak beli, aku sih nggak apa-apa gitu kan. Cuman kalau misalnya lagi sama orang lain menurut aku, nanya ke orang lain juga itu ngebantu, gitu. Kayak aku lagi sama teman nih iya, betul, pendapat ke-2 gitu eh pendapat ke iya benar, pendapat ke-2. Ah ya aku nanya, "Menurut kamu beli nggak?" Kalo temen bilang, "Ah udah gas aja," itu biasanya lebih meyakinkan dan ada kepuasan karena kan dapet validasi, gitu. <chuckles>
Oke. Mmm. Enggak usah. Oke. Iya iya. Oke. Iya iya. Oh, cari pendapat lain ya? Oh, bener juga sih. <laughs> Iya iya. Berarti emang sebenarnya ada pendapat ke-2 ataupun ke-3 itu sangat krusial juga ya Kak dalam memilih 1 pilihan, gitu ya?
Betul betul. Karena, ya itu tadi kalau ada pendapat lain keraguan tuh kan lebih hilang ya, jadi kepuasannya itu lebih ada gitu ketika kita, toh ketika kita akhirnya ternyata gagal gitu ya, misalnya pas aku beli ternyata nggak enak nih, tapi karena udah ada disetujui sama yang lain, jadi cerita aja gitu, nggak yang kesel ke diri sendiri karena kan temen lain udah ngevalidasi di awal. <chuckles>
Betul betul. Aha. Oke. Betul. Sama ini nih Kak, kalau sebagai tipikal yang cepat dalam memutuskan sesuatu, itu kan ada positif dan ada negatifnya juga nih. Salah satunya mungkin pemikiran orang tentang Kakak gitu kan, ada nih Kak yang kayak, e ketika Kakak memutuskan sesuatu dengan cepat, terus mungkin ada teman Kakak yang kayak, "Bentar, jangan mutusin cepat-cepat, pikirin dulu mateng-mateng," kayak gitu. Nah, cara Kakak akhirnya meyakinkan orang kalau Kakak udah, e apa ya, 100% pada pilihan itu itu gimana, Kak?
Mhm? Betul. Mhm. Mhm. Eee, kalau misalnya aku lagi, eee, mik mmm, apa ya, mikirnya kayak terlalu cepet gitu ya di mereka, terus merekanya ragu, aku sih biasanya tetep, eee, ngikutin sama intuisi aku ya, gitu. Gak jadi ragu karena, e mmm, bakal panjang lagi kalau misalnya aku udah mutusin nih, eh tapi ada orang lain yang bilang, "Eh jangan dulu coba pikirin lagi." Itu tuh bakal jadi ragu lagi, entar ngulang lagi gitu. Cuman, aku lebih seringnya dapat justru ketika aku agak terlalu lama mem mempertimbangkan, yang lain tuh kayak yang, "Ya udahlah nggak usah dijadiin hal serius gitu, tinggal pilih aja." Nah itu yang aku paling sering malah dapetin.
Iya. <chuckles> Oh, oke. Iya. Benar. Oh. Oh malah kayak gitu tuh, Kak? Terus akhirnya Kakak, eee, balik lagi mengandalkan intuisi kalau udah di dibilang kayak gitu? Atau masih mikirin pro kontranya juga nih, Kak?
Mhm.